Eee, şöyle eee, ben uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorum. Eee, şimdi neredeyse artık, eee, 10 yıl oldu diyebilirim ama farklı ülkeler bu arada. Eee, çünkü bir ülkede çalışıyordum, eee, sonra başka bir ülkeye geçtim, orada çalışmaya başladım. Eee, şimdi de emekli oldum, başka bir ülkede yaşıyorum. Bir Avrupa ülkesine geçtim. Dolayısıyla, eee, benim, eee, hep tatillerde başıma gelen şöyle bir durum var. 1 uzakta yaşayan biri olarak, eee, bi bir eşim, bu arada 1 eşim, 1 oğlum var. Gene o bilgiyi de vereyim. Genelde tatillere e eşim ve oğlumla birlikte gidiyorum ama durum şu: Eee, bu uzakta yaşayanlarda gittiğin zaman herkes istiyor ki, eee, onlarla vakit geçirelim. Mesela bir tarafta şükür annem babam yaşıyor, bir tarafta annem babam, eee, bir tarafta eşimin memleketi, onun, eee, aile, eee, güruhu diyelim, onun ailesi, ondan sonra bir tarafta işte, eee, benim ablam, o başka bir şehirde, şimdi bizim tatilimiz öyle bir hâle geliyor ki ben her tatilde böyle strese giriyorum, nasıl geleceğim? Eee, hayatım tatillerde havaalanlarında geçiyor. Eee, eee, bir yerden işte, bir şehirden başka bir şehre, bir şehirden başka bir şehre, bazen uçakla, bazen arabayla, inan ki ne tatil yaptığımı biliyorum, ne bir şey biliyorum. Eee, geri dönüyoruz, bavulları hazırlıyoruz ve diyorum ki "Oh, geldim, geri geldim. Ben benim tatilim şimdi başlıyor." diyorum. Yani, eee, bir türlü ben bunu dengeleyemedim yani. Ne yapabilirim? Eee, birazcık aslında, eee, içimi danış içimi dökmek istiyorum sana bu konuda. Eee, biraz da varsa bir taktik, yani nasıl ben bir denge kurabilirim bunlar arasında, onu bir danışmak istedim sana.
Hımm. Evet. Hıı. Ne güzel. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Imm. Evet. Imm. Ya, son derece haklısın, bir kere kolay bir şey değil hakikaten yapmaya çalıştığın. Yani, hem, e, anladığım kadarıyla gidiyorsun bir ülkeye ama aynı ülke içerisinde de farklı farklı şehirlere gitmeye çalışıyorsun, farklı insanları görebilmek için. Yani, gerçekten büyük olay yaptığın ve zannediyorum bunu da tabii sınırlı bir zaman içerisinde yapmaya çalışıyorsun. Eee, değil mi yani? Hani, bir herhâlde 10 gün, 15 gün içerisinde bitirip geri dönmen gerekiyor gibi bir durum da var. Eee, onu anladım. Eee, peki, yani, hani, tabii şeyi merak ediyorum. Eee, bunu her seferinde senin yapman mı gerekiyor yoksa mesela bazı insanlar da seni ziyarete gelme şansına sahip mi mesela?
Şehirlere git aynen. Doğru. Aynen. Ya, işte orada şey sorunu oluyor. Annem babam yaşlı. Iıı, hani, onların gelme imkânı yok doğruyu söylemek gerekirse. Eee, bizim, iii, Türkiye'de de hep şey sorunu var, vize sorunu var. Yani, insanlar, eee, buna ablam dâhil, eşimin ailesi dâhil. Yani, iii, kimse doğru düzgün vize alıp b bu tarafa da Avrupa'ya da gelmesi çok zor oluyor. Kimisinin pasaportu yok, kimisinin vizesi yok falan. Eee, dolayısıyla hep, eee, gitmek tara gitme yönünde olan, eee, bizler oluyoruz doğruyu söylemek gerekirse.
Hıı. Hımm. Evet. Anladım. Anladım. Yani, o da hakikaten zor. Bir de herkesi memnun edebilmek de zor, herkese yetişmek de zor. Peki, yani, hani, şöyle bir şey yapma şansın var mı? Hani, belki annen baban yaşlı dedin, belki onlara, hani, şey yap, tabii ki gitmen gerekiyor. İlk başta yapman gereken ama mesela, eee, bir seferinde de, eee, ablan mesela gittiğinde, eee, annenle babanın yanına gelme şansı olsa, mesela en azından senin ablana gitmek yerine, hani, biraz böyle, hani, çoğunluğu bir yerde toplayıp aslında herkesi bir arada görme şansı olursa, böyle özel özel. Mesela ne bileyim, önceden gitmeden önce mesela arkadaşların için bile aynı şeyi yapabilirsin. Ortak arkadaşları böyle bir grupta toplayıp, hani, ben şu tarihlerde şeydeyim, hani, görüşebilir miyiz? Görüşebiliyorsak, hani, şu tarihle şu tarih benim için uygun, geri kalan zamanda zaten, hani, başka yerlerde olacağım deyip, hani, birazcık da insanların aslında aynı yere toplanmasını sağlamak gibi bir şey olabilir mi sence?
Doğru. Doğru. Aslında çok iyi fikir. Eee, olabilir. Eee, o zaman şunu yapmam gerekiyor. Iıı, bu senin önerdiğini gerçekleştirebilmem için, iii, şöyle, gitmeden önce benim bu konuya çalışmam lazım, değil mi? Yani, gitmeden, atıyorum, işte, eee, gidiş tarihim belirlenmeden, belirlendikten sonra, bir süre önce ben herkese, işte, durumu aktarıp, eee, ben şunu yapamayacağım, bunu yapamayacağım, eee, ş siz gelseniz, falan, diye, eee, onu önceden planlamam ve, eee, hani, onlara söylemem gerekiyor açık açık. Eee, şu ana kadar yapmadım doğruyu söylemek gerekirse ama iyi fikir. Eee, bir kere bunu mutlaka uygulamam gerekiyor. Bir kere şunu yaptım; eee, 1 kere yaptım, eee, eee bir, iii, bir tatil beldesinde ev tuttum bir yaz. Zaten çok limitliydi. Eee, dedim ki, işte, anne baba, eee, işte, abla, eee, işte, kuzenim var bir de, eee, "Siz gelin hep birlikte olalım" dedim. Yani, büyükçe bir, iii, ev tuttum ve kiraladım. Böyle, bir 3-4 günlüğüne, eee, iyi olur diye düşündüm. Aslında iyi de oluyor gibiydi ama, eee, <chuckles> ev çok kötü çıktı. Eee, lağım kokuyordu geceleri. Ondan sonra, eee, uyuyamadık lağım kokusundan. Eee, bir öyle bir şeyim oldu, felaket oldu ama 1 bir denedim. Hani, birlikte olmak güzeldi ama, işte, ev birazcık işi bozduğu için sonra bir daha risk alıp onu denemedim. Eee, dediğin gibi, en mantıklısı şu olur, eee, şimdi, mesela ablam annemlere gelmeli bence de. Yani, ben oradayken, eee, onlar birazcık gelmeli. Çünkü, üüü, aslında önceliklendirdiğim zaman, hakikaten benim için en öncelikli annem, babam.
Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hıı. Ha. Güzel. A! Hıı. Evet. Hımm. Tabii.
Eee, onlara mutlaka gitmem gerekiyor. Ööö, onlar gelecekler. E, şimdi, ablam ve o yakın çevredekiler bir şekilde oraya gelecekler, birlikte vakit geçireceğiz. Eee, diğer taraftan eşimin memleketine de gitmek zorundayım. 2'nci, iii, şeyim o olur herhâlde. 2'nci yer gittikten sonra o olur herhâlde. Eee, sonra 2'nci noktaya gideceğim. Eee, orada da onun kendi kardeşleri bir şekilde gelebiliyorsa gelsinler, aynı şey onlarda da geçerli olacak. Ondan sonra da, iii, bir de şey durumu var, onu da söyleyeyim sana. <swallows> Yani, ben gittiğim zaman mesela yazın gittiğim zaman bir ufak deniz tatili falan da yapmak istiyorum, yani, sadece eşim, ben, çocukla. Eee, veya ne bileyim, eee, bazen şeye de gitmek istiyorum, hani, bir, eee, işte, iii, yakında, böyle, bir tatil beldesi olur, başka bir ülke olur, böyle, bir deniz tatili, bir, böyle, hafif bir rahatlamak da istiyorum. E, bunları da dediğin gibi hep 2 haftaya sığdırmaya çalışıyorum. Yani, eee, aslında bütün olay herhâlde dediğin gibi, önden planlama işi, değil mi?
Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. E, tabii. Hı hı. Evet. Hımm. Yani, hani, tabii ki bütün her şeyi planlarsan çok daha rahat yapabilirsin. Mesela 2 haftan varsa, hani, benim sana tavsiyem en azından 4-5 gününü belki, hani, "Farklı bir ülke de olabilir" dedin çünkü, hani, sadece kendi tatiline ayırıp ilk mesela, işte, 7-8 gün 10 gün neyse onu, hani, Türkiye'de geçirip ve Türkiye'de de mümkün olduğu kadar insanlara önceden haber verip onları, böyle, belirli yerlerde toplamak olabilir. Ki zaten şöyle bir şey, sen yurt dışından gittiğin için zaten insanların sana uyması lazım biraz çünkü senin zaten zamanın kısıtlı. Hani, diğer insanlar zaten orada yaşıyorlar, hani, sana göre ayarlasınlar. Bir de önceden haber verdiğin zaman, e, zaten ayarlayabilen insan ayarlıyor olacaktır. Hatta bazen şey de oluyor, hani, şimdi, Türkiye'ye gidiliyor diye, hani, farklı şeyleri de ayarlamak isteyebilirsin. Ne bileyim bir doktoruna gitmek isteyebilirsin, bir başka birini görmek isteyebilirsin falan. Hani, bunları da önceden mesela randevularını almak hep, eee, sana avantaj sağlar. Mesela doktora gittiğin bir yere arkadaşlarını çağırabilirsin. Bu da aslında, eee, vakit kazanmanı sağlar çünkü öbür türlü bir de trafikte de vakit kayboluyor tabii.
Evet. Evet. Doğru. Çok doğru. Bu dediğin, eee, bak benim bu aklıma gelmedi. Eee, demin söylediğin çok doğru. Bir başka şey, olay da doktora gitme olayı, özellikle dişçi. Yani, ben gittiğim zaman, yani, bulunduğum ülke, neden bilmiyorum belki, hani, aynı dili konuşmadığımız için ama bulunduğum ülkeden ziyade ben her zaman, mesela Türkiye'de dişçiye gitmeyi tercih ediyorum. Eee, ve orada rahat ediyorum, eee, eee, ve dişçi arkadaşım da var güvendiğim. Eee, dolayısıyla şey, eee, bir de dişçi kaygım var. Doktor da oluyor ama daha ziyade diş işlerini hemen orada halletmeye çalışıyorum. Eee, yani, eee, dişi hallederken onların da bir şekilde, eee, girip, eee, orada kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında şey b farklı, yani, hakikaten insanların bakış açısını biraz değiştirmem lazım. Veyahut da kendi bakış açımı da değiştirmem lazım. Çünkü ben hep hizmet odaklı gidiyorum. Eee, herkes çocuğu görsün, herkes çocuğu sevsin, beni görsün, eee, beni sevsin, her tarafa yetmeye çalışıyorum ve gerçekten bu beni çok yoruyor. Ya
Ya. Hı hı. Evet. Hı hı. A, çok güzel. Süper. Hıı. Evet. Imm. Imm, ama son derece haklısın. Yani, eee, biş bir şey, bir insanın aslında binlerce parçaya bölünmesi demek gibi bir şey, yani. Hani, herkesi memnun etmeye çalışmak zaten çok zor. Eee, aslında yapmaya çalıştığın şey zaten çok stresli, yani, hani, çok kısa bir süre içerisinde çok fazla kişiyi görmeye çalışıyorsun ve bunun için kendini yıpratıyorsun aslında. Hani, bazen de göremediğin zaman da, tabii annen, babandan bahsetmiyorum, çok önemli aile, hani, çekirdek aile dışındaki. Göremediğin zaman da üzülme, yani, hani, çünkü eğer önceden ayarlarsan, zaten insanlar sana göre ayarlayacaklardır ve gelmek isteyen kişiler zaten, hani, iki eli kanda olsa bile seni görmek için gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden, hani, eee, zaten onlara da bu fırsatı vermek lazım belki. En azından, işte, "Bak şu tarihle şu tarih arasında buradayım, yani, beni görmek istiyorsan şu tarihte de şurada olacağım, hani, hadi gelin oraya bir şey ayarlayalım, bir, eee, toplantı ayarlayalım, bir yemek yeriz, bir kahve içeriz, bir şey yaparız, hadi toplaşalım." dediğin anda zaten gelebilen geliyor. O zaman da aslında 1 taşla bir sürü kuş vurmuş oluyorsun, bir sürü insanı bir arada görmüş. Belki bazen şey bile olabilir, hani, göremeyeceğin insanı bile aslında böyle bir organizasyonla önceden görme şansını, eee, garantilemiş olabilirsin, yani.
Doğru. Doğru. Evet. Doğru, şey fikri nasıl? Geçen aklıma geldi. Eee, dedim ki, hani, kendi annem, babam Böyle herkesi tek tek de yazamıyorum biliyor musun? Yani, ben geliyorum, ben geliyorum, şu tarih, şu tarih bir sürü mesela, eee, sosyal medyada bir sürü arkadaşım var, lise arkadaşlarım var memlekette. Eee, geçen şey düşündüm hiç yapmadım ama dedim yazayım mesela. Eee, şu, şu tarihlerde, eee, Türkiye'de olacağım. Görmek isteyen, eee, benimle bağlantı kursun. <chuckles> Rande şaka yollu işte, randevu alın benle önden, işte, şu adreste olurum diye haber veririm size. Bana özelden yazın, şu hat böyle bir şey geldi aklıma. Biraz belki komik olabilir ama bu bile geldi, yani.
Hıı. Hıı. Hı hı. He he. Güzel. Imm. Yoo, yani şey yapabilirsin istiyorsan, bir arkadaşını şey tayin et, eee, "Ya, işte, bak şu tarihlerle şu tarihler arasında orada olacağım bir organizasyon yapabilir misin benim için? Hani, herkesi görmek istiyorum, çok özledim, hani, seni de görürsem çok mutlu olurum." diye. Yani, sonuçta bence, eee, zevkle yapacaktır öyle bir organizasyonu.
Bak bu fikir bence sosyal medya paylaşımından çok daha güzel oldu. En azından gereksiz insanlar görmez. Eee, evet burada daha böyle etkili bir arkadaşımı tayin edip, eee, ayarlamasını sağlayabilirim. Ya, iii, hakikaten çok iyi geldi seninle konuşmak. Çok da pratik, uygulanabilir fikirler verdin bana. Eee, mutlaka ben bunları, ııı, bu sefer uyguluyorum, yapıyorum ve, eee, kendim için de, eee, daha az servis odaklı, biraz daha kendime servis yaptığım bir tatil geçirmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğin için, önerilerin için.
Hı hı. Rica ederim. Ne demek. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.